أنا بقى لي فترة إلى حدٍ ما حاسِس إن أنا تعبان اوي، أو م مش تعبان بدنيًا على قد ما أنا تعبان نفسيًا والمشاكل والضغوطات اللي حواليّا كتير، وده مأثّر جدًا على شُغلي، لإن أنا شُغلي مش مش بدني، ف فمش قادر أفكّر، مش قادر أشتغل، وبصراحة يعني لو ينفع إنَّك تساعدني شوية في الموضوع ده، إن يعني أفضفض معاك، أو ت ت تديني شوية نصايح كده، إزاي أخرُج من الMood ده يا ريت.
آآ أنا طبعًا معاك ومُتفهّمك جدًا، ويعني ومعاك في أي حاجة، آآ يعني ط طبيعي جدًا إن أنت لما تكون حاسِسّ بإرهاق و تعب، تحِسّ إن أنت يعني مش قادر تعمل أي حاجة، تحِسّ إن أنت مخنوق، تحِسّ إن أنت مش مرتاح، تحِسّ إن أنت مش في حالتك الطبيعية، و ومش هتعرف تبدع مش هتعرف تعمل أي حاجة، أنت عندك حق في كُلّ حاجة، آآ أنا معاك، وقُل لي بس كده أنت في العادي بتحِسّ بالإرهاق والتعب ده من إمتى يعني، والموضوع مُستمر والّا هو بيظهر فترات وفترات، والّا الموضوع مع معاك إزاي؟
حقيقي. بُصّ، هو مؤخرًا أنا بقيت بامُر يعني مش بامُر بأزمة مادّية على قد ما الشغل اللي أنا كنت شغّال فيه، الشركة ما يعني بطّلِت إن هي تشتغل ف فاضطروا إن هُم يسَرّحوا جزء كبير من العمَالة، ف فنتيجة ده أنا حاسس بضغْط مادّي وبسبب ده شُغلي الباقي عامةً أو الإستشارات اللي أنا باعملها ك كشُغل على جنب، جنب الشغل الأساسي بتاعي ما بقيتش حاسس إن أنا قادر أدّي فيها خالص بأي شكْل من الأشكال، لأني على طول حاسس بضغْط نَفسي، بضغط مادّي وأنا لسّه جاي لي كمان طفلة قريّب فكلّ الحاجات تحس إن هي جات مع بعضه
فاهمك ومبروك طبعًا إن شاء الله قدوم الطفلة آآ، ربنا يحفَظها لك، بس برضه قُل لي كده، يعني الموضوع ده مأثّر عليك اوي للدرجة دي وال وال بس أنا اكتشفت كده إن هو ال أنت قُلت لي إن الموضوع ده بقى له فترة قريّبة مش بقى له كتير أوي يعني، والّا الموضوع والّا أنت مرّيت بالتجربة دي قبل كده؟
م مُتشكّر. هو أنا مرّيت بالتجربة دي قبل كده، بس أول مرّة أمُرّ بيها و وأنا في رقبتي ناس، فاهم، يعني يعني مرّيت بم مراحل ضغوطات ماديّة قبْل كده عادي جدًا بس لمّا كُنت بطُولي، ما كنتش ساعتها متزوّج، وما كُنتش برضه عندي طفل، فالإحساس دلوقتي حاسس إن هو يعني خلّينا نقول متفاقِم أو أكبر بكتير، لإن حاسس إن أنا خلاص مش بالضبط، بالضبط، بالضبط.
حاسس بمسؤولية، حاسس إن في مسؤولية عليك، حاسس إن أنت آآ مش لوحدك دلوقتي، زمان كنت لوحدك ما كان فدلوقتي الضغوطات أكيد طبعًا هتبقى زايدة وهتكون حاسس بالإرهاق اللي أنت حاسّه دلوقتي ودي حاجة طبيعية جدًا، ما تقلقش خالص أنت عندك حق في الإحساس ده وعندك حق في إن أنت فعلًا دي حاجة تضايقك وإن دي وإن دي حاجة كبيرة جدًا بالنسبة لك آآ، بس برضه خلّيني أقول لك كده يعني، هل أنت أنت في العادي شغّال إيه؟ طبيعة شُغلك، طبيعة طبيعة حياتك، علشان برضه أقدَر أعرَف طبيعة الإرهاق جايّة منين وم و و وأقدَ وأقدَر أساعدك؟
حقيقي. بُص، هو أنا طبيعة شُغلي أصلًا في التسويق، فمُعظَم شُغلي أكتر ليه علاقة بالتخطيط في التسويق، وتخطيط المنتج نفسه هينزل إزاي السوق والخصائص بتاعته قبل ما ينزل السوق تمام؟ ف فالموضوع كلّه خلّينا نقول مجهود ذهني بحت، بافكر بشكل إلى حدٍ ما اللي هو طَب هن هنوصَّل الرسالة إزاي للعملا، طب مين العملا اللي هنتكلم معاهم، طَب شكل المُنتَج ممكن يبقى عامل إزاي علشان يحِل مشاكل معيّنة عند الناس، فهو خلّينا نقول بشكل أو بآخر هو فِكر إبداعي صِرف. مش آآ مش عَمَل مثلًا يعني خلّينا نقول معادلات حسابية باعملها وخلاص ثابتة وخِلصت، أو حتى مجهود بدني مش محتاج مخّ، فمخّي لازم يكون صافي علشان أعرف أفكّر ب بوضوح زي ما بيقولوا بس ف
يعني اللي أنت عندَك مهم جدًا؛ إن أنت تكون حاسس براحة وتكون حاسس إن أنت صافي الذهن علشان تقدر آآ ت يعني ت ت تِنتِج حاجة في حاجة في يومَك أو حاجة في حياتَك، شُغلَك مُعتمِد جدًا على كده وطبعًا، أكيد طبعًا، عندَك حق في إن أنت مش هتقدر تستحمل أي إرهاق أو أي تعب ودي حاجة هتبقى كبيرة جدًا بالنسبة لَك، آآ ف ف م يعني دي حاجة ما نقدرش نستغنى عنّها خالص وعندَك حق في ك في الصح جدًا، فكده جدًا، بس برضه خلّيني خلّيني كده أسألك أنت في العادي آآ يعني روتينك بيبقى عامل إزاي؟ اليوم العادي مثلًا، نومَك، شُغلَك، الBreak بتاعَك بتاخده إمتى؟ يعني بترتب يومَك إزاي؟ يعني علشان نعرف نشوف ال الموضوع ده ممكن نضبّطه إزاي مع بعض.
بالضبط. حقيقي. اتفضل. بُصّ، هو يومي الطبيعي، يعني إن أنا عادي باصحى الصبح كنت ب بابدأ إن أنا أو بصراحة يعني ب اليوم يُعتبَر بالنسبة لي بيبدأ من قبل ما أنام، إن أنا باعمل، باراجع كده الagenda بتاعة اليوم ال اللي هييجي تاني يوم، أشوف آآ إمتى عندي اجتماعات مثلًا في الشركة اللي أنا كنت شغّال فيها في الش في الاستشارات اللي عندي آآ، مين مثلًا، إيه التاسكات اللي عندي تاني يوم اللي المفروض تخلَص آآ، بِحسَب الأولوية يعني مش شرط تكُون التسليم بتاعها بُكرة بس يعني خلّينا نقول الحاجات اللي هي ال اللي ليها أولوية أو اللي المفروض تتسلّم بدري باحاول إن أنا ألستها كده وأقسّم الشغل اللي هيحصَل تاني يوم، فأول ما باصحى تاني يوم وأنا باعمل ال القهوة بتاعتي أنا وزوجتي كده، بن بابدأ إن أنا أصنّف اليوم نَفسه هيمشي إزاي بقى، هابدأ مثلًا بالتاسكاية الفُلانية، بَعد كده بالتاسكاية الفُلانية، بَعد كده، بَعد كده، بَعد كده وهكذا بس
يعني بتكُون بتكُون مرتِّب جدولك على قد ما تقدَر يعني علشان تقدَر تشوف اليوم هيبقى ماشي معاك إزاي، بس مع ذلك برضه أنت بيحصَل عندك شويّة تعَب وإرهاق طبعًا نتيجة المسؤولية والضغوط اللي عليك ودي حاجة واردة جدًا ودي حاجة طبيعية ما تقلَقش منّها يعتبر بتحصَل يعني مع الكلّ آآ، بس خلّيني كده أسألك، أنت جرّبت تحِل الموضوع ده قبل كده يعني، جرّبت تت إن أنت ت ت ت ت تناقش الموضوع ده وتحِلّه مع نَفسك وت وتضبّط يومك أكتر والّا يعتبر تضبيطة اللي أنت بتقولها دي هي عبارة عن المحاولة اللي أنت عملتها؟
إمم. بالضبط. اهم. هي المشكلة كلّها زي ما باقول لك إنه شُغلي بالشكل ال ال الإبداعي بتاعه مش مدّيني المساحة إن أنا أفكّر ب ب ب بوضوح، يعني عارف أنا مش عارف آخُد أجازة من دماغي، يعني ما فيش تمرين مثلًا أعرَفه أو أو أسمَع عنه مثلًا ممكن يخلّي دماغي تفصِل كلّ الضغوطات دي وتحطّها على جنب في صندوق، يعني هنرجَع لها بعدين نحاول نحلّها، بس بعد ما نخلّص شُغلنا. الفكرة إن هي الضغوطات دي كلها مخليّة عامل بالضبط زي الprocessor بتاع الكمبيوتر processor بتاع الكمبيوتر بتاعي مش شغّال لأن في تابة مفتوحة وnot responding فاهم حاجة؟ <chuckles>
أيوه فاهمك، فاهمك ومقدّر جدًا كده و وعنَدك حق على فكرة في كلّ وصْف أنت قُلته بجد يعني آآ، يعني، يعني معاك حق جدًا إن أنت تكُون حاسس إن أنت مش عارف تنتِج أو مش عارف تعمِل حاجة أو مش عارف ت ت تر تبقى زي ما أنت زمان، إن أنت إن أنت ترجَع تعمل كلّ الحاجات اللي أنت بتحبّها إن أنت دماغك تشتغل زي الأول بالطريقة اللي أنت بتحبّها، دي حاجة مهمة جدًا وضرورية إنك محتاج تعملها آآ، يعني ما تقلَقش الموضوع بسيط آآ، وبما إنك جرّبت حلول قبل كده، معنى كده إن أنت خلاص فعلًا قرّبت تحِل الموضوع، و و وفي نفْس الوقت قريب جدًا هيكُون في حَل آآ، بس علشان برضه تقدَر تستعيد طع طاقتك جرّب تعمل اللي هأقول لك عليه ده، جرّب، مهم جدًا، جدًا، إن أنت تحاول تضبّط نومك، يعني تنام ب فترات قليّلة وف ن ت فتَرَات كويسة يعني مش قليّلة ي لكن فترات جيدة في نفْس الوقت بحيث إنها تبقى فترات متوسّطة كده وبرضه وأنت شغّال تحاول على قد ما تقدَر تخلّي في break كده منتظِم آآ ما بين كلّ حاجة وحاجة بتعملها، جرّبت تعمل الموضوع ده قبل كده؟
يا رب. إزاي؟ بصراحة لأ، أنا ما جرّبتش إن أنا أشتغل على موضوع نومي، مش لأي سبب غير إن أنا حاسس إن إن النوم مش هيساعدني في حاجة، يعني أنا برضه الضغوطات اللي حواليّا <chuckles> بتحسّسني إن إن إن أنا النوم ده هيضيّع وقت، مش هيخلّيني ازوّد إنتاجية. بس أنت برضه عندك يعني وجهة نظر <chuckles> صح، إن ال يعني ما ما فيش إنتاجية هتحصَل من غير ما دماغي تبقى مرتاحة أو جسمي حتى يبقى مرتاح، فممكن تساعدني شوية في الموضوع ده يعني لو تدّيني شوية تِرِكات؟
أكيد. أكيد طبعًا، حاضر، هاقول لك، أنت طبعًا زي ما قُلت لك، محتاج تضبّط النوم شوية حاجة بسيطة، مش مش مش مش مش حاجة كبيرة زي ما أنت متخيّل، بس أنت حاول تضبّط نومك على قد ما تقدر يبقى من 6 ل8 ساعات نوم متواصل آآ، دي حاجة مهمة جدًا، الحاجة التانية إن أنت مثلًا لو في قاعِدة كده في الشغل دايمًا لو أنت قادر تقدَر تاخد في كلّ ساعة، يعني بعد كلّ ساعة شُغل 10 دقايق أو من 10 دقائق لرُبع ساعة break هيبقى ممتاز جدًا، يعني لو 10 دقايق آآ، يعني يُعتبَر كل 4 ساعات هتكُو يعني أو كل مثلًا حوالي 6 ساعات هتكُون خَدْت ساعة break آآ مش هتبقى يعني مُضلِعة جدًا بالنسبة لك، ده ده بالعكس، هتفصِل دماغك، هتشرَب كوباية قهوة مثلًا، هتروح تصّلي، هتعمِل حاجة يعني مختلِفة علشان علشان علشان الموضوع يفرِق معاك وتحس كده إن في يُعتبَل يُعتبَر فيه refresh كده حصَل لدماغك والnot responding اللي أنت بتقول عليه يبدأ ي يهدّى كده شوية، كأنك عملت restart يعني، ومهِم أوي، أوي إنك ت بما إنك يعني شغّال شُغل إبداعي إن أنت تقسّم المهام بتاعتك الإبداعية لمهام صغيرة وما تكُونش برضه مرهقِة علشان ما نجيش آخِر اليوم تحس إن أنت فصَلت خالص آآ و وتحس بالضغوطات اللي أنت بتحسها دي. جرّبت تعمِل الموضوع ده؟
تمام. اهم. يا رب. طيب، هو أنا ما جرّبتش بصراحة، بس ال النقطة الأكبر كمان اللي أنا نفسي إنك تساعدني فيها، هي فكرة إزاي أوقّف التفكير في الضغوطات، يعني لو ينفَع إن أنا أطفي الجزء ده من دماغي وأركِّز على الشغل بتاعي، هل في حاجة ممكن إن هي أعملها تساعدني في ده؟
طبعًا، الموضوع بسيط آآ يعني أنت م مُمكن تعمل كده تغيُّرات بسيطة جدًا في في اليوم يعني، وفي نفس الوقت يعني أنت مثلًا ممكن تعمل تغيير بسيط في Routine يومِك علشان تجدد التركيز، يعني مثلًا ممكن لو أنت مثلًا شغال في مكان أو شبه ثابت، حاول تغيّر المكان، يعني مثلًا لو أنت شغال في المكتب وعندَك إمكانية إنَّك تغيّر المكتب، مُمكن تروح Work space آآ ما تانية لطيفة، ممكن تروح مكان على على البحر، أو لو أنت عندّك مكان على الكورنيش، يبقى طبعًا الهوا فيه نقي جدًا كده و وبتاخد آآ نفس عميق بتحِسّ كده إنه دخّل جوا صِدرَك، والدنيا اتحسّنت جدًا معاك ودايمًا هتلاقي النفسية كويسة، ويعني التغيُّرات البسيطة دي في البيئة أو الRoutine اللي أنا الحاجات اللي باحاول أشتغل عن اللي أنت اللي أنا باحاول أقولها لّك حاول تجربها، لو جربتها هتجيب نتيجة قوية جدًا معاك.
زي؟ أوكي. حلو ده. جميل. أها. أأمل، أأمل إن هي فعلًا تغيّر شوية، لإن ال الضغط العصبي اللي عندي بسبب موضوع إن أنا مش عارف أنتِج ده، بقى بقى زيادة أوي عليّا، أنا باشكرَك جدًا، جدًا، بجد على كُلّ النصايح، وإنَّك سمعتني لإن أنا حاسِس بجد إن أنا أريَح بعد ما خرَّجت اللي جوايا، وباشكرك جدًا، جدًا على وقتك.
لأ، ع عفوًا طبعًا أنا موجود تحت أمرَك في أي وقت، لمُساعدتَك وللإنصات لأي حاجة أنت بتقولها، جرَّب كُلّ الحاجات اللي أنا قُلت لَك عليها، ولو احتاجتني في أي وقت هتلاقيني موجود، شكرًا جدًا لكلامَك.
إن شاء الله، مُتشكّر جدًا.